Hı hı. Belki de.
Hani düşünsene 1 sene boyunca konuşmuyorsun. Eee, hani o kadar da uzatmamak lazım yani ben
Yok ya, o kadar da yok bence. Hani beni biri, senede 1 böyle arasa gerçekten şey yaparım, böyle hani, "Ne oluyor?" falan derim, hani. Iıı, n şöyle bir düşünüyorum: O lise arkadaşımın dışında, <clears throat> üniversitede tanıştığım ya da, eee, hani sosyal çevremde tanıdığım insanlarla, eee, ilişkilerimi nasıl koruyorum? İşte, t az önce söylediğimiz gibi onlara bayramda seyranda mesaj atıyorum. Eee, ya da böyle bazen Hep mesela yaptığım bir şeydir bu, eee, rehberime girerim. Böyle, eee, yazmadığım ama yazmak istediğim kişilere sesli mesaj atarım. İşte, "X merhaba, nasılsın? Her şey yolunda mı? İyi misin?" vs. ya da o anlık böyle bir fotoğraf gönderirim ki dönüş olsun diye.
Aynen. Tabii ki de. Aynen öy Evet. Eee He he. Evet.